Oke, aku kan tinggalnya itu di Pekanbaru ya nah Pekanbaru atau di Riau sendiri itu kan terkenalnya dengan kalau setiap ada, musim panas dikit itu, pembakaran lahan, asap dimana-mana jadinya waktu itu.
Oh oke terus?
Nah, itu mengingatkan aku waktu itu nah kelas 2 SMA itu lagi, besar-besaran banget itu pembakaran lahan jadi kayak saking sampai asapnya itu, udah enggak sehat banget itu kayak radius 100 meter pun kita juga enggak keliatan depan kita tuh apa Bang, gitu, iya emang udah separah itu, nah pasti karena itu kan banyak orang yang sakit apa ya namanya, pernafasan ya yang TBC atau paru-paru atau yang lainnya gitu ya, mhm, jadi banyak guru lah yang kayak meliburkan diri sendiri waktu itu jadi banyak jam kosong waktu itu.
Kuat, waduh parah banget ya? Mmm. Wih, parah ya. Mmm, mmm. Jadi ambil kesempatan dari situ.
Iya bener, dan. <laughs>
Iya? Waduh. <laughs> Jadi, gurunya enggak masuk Kakak nyanyi-nyanyi gitu?
Jadi wak Heeh. Iya bener. Sebenarnya eee, apa ya, eee, bukan aku doang yang nyanyi kayak hampir 1 kelas gitu loh jadi kayak, di kelas itu memang ada kajon terus ada gitar juga jadi kalau udah ada jam kosong, kami kayak ya udah kayak main-main sama nyanyi-nyanyi atau kalau udah suntuk nyanyi-nyanyi kami nonton bareng gitu.
Oke. Heeh. Wes, berarti konsernya di kelas ya, berarti ya?
Iya konsernya kela di kelas, dan, eee, kenapa kami tetap sekolah waktu itu, karena, eee, dari pemerintahnya sendiri pemerintah daerahnya sendiri bilang kalau, di sekolahnya ada AC itu tetap berlanjut pembelajaran tapi sedangkan kal
Wah. Memang asapnya enggak masuk sekolah? Kelas gitu? Enggak masuk ke kelas?
Iya, harusnya iya harusnya diliburkan tapi cuman karena kami, ada AC di kelas jadi kami enggak boleh libur gitu.

<chuckles> Mungkin terlalu iya iya iya. Terus yang waktu Kakak konser itu, di kelas itu, pakai itu lagunya Adam Levine, itu teman-temannya bilang apa, Kak, waktu itu?
Tapi kocak sih, waktu itu. Iya. Temen-temen nggak ada bilang apa-apa sih, malah justru aku ngikutin temen-temen, karena itu temen-temen yang ini sih, yang kayak Adam Levine lah, aku lagi seneng denger "Lost Stars" gitu. Itu kan ada lagu eee, film apa gitu kan soundtrack-nya.
Wih, oh gitu, mereka kayak request lagu, gitu ya?
Iya, bener, terus aku kayak nyodorin, kayak aku bukan megang mic, tapi aku megang pengki gitu loh Bang, kayak ica eee, ya pura-puranya untuk, eee, jadi mic stand up gitu.
Megang apa, Kak? Kakak megang apa?
Pengki.
Pengki?
Pengki, itu sengkop sekop, eee, untuk, eee, apa ya apa ya namanya ya, untuk serokin apa, ngambil sampah gitu, kalau kita lus
Oh, yang kayak sendok sampah, gitu?
Iya, itu pengki. <laughs>
<chuckles> Oh pake itu? Wah.
Iya, jadi aku bilang, "Mau request apa fans?" Aku bilang kayak gitu. "Lost stars Lost stars!" Katanya. <laughs> Begitu.
Asik asik. Iya iya iya. Tapi, eee, itu momen-momen lucu sih ya, tapi teman-teman yang lain itu kalau misalnya
Iya, lucu banget Bang.
tentang lagu la tentang momen itu mereka masih ingat nggak sih, Kak?

Oke. Lagu dia tuh kurang lebih, eee, dikit aja ya kunyanyiin ya?
Oh boleh boleh boleh.
Oke. <laughs> Please, don't see. Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please, see me. Reaching out for someone I can't see. Nah kayak gitu kurang lebih Bang. <laughs>
Wih emang seru ya? Apalagi kalau dinyanyiin itu pas, di kelas ya bareng-bareng pasti teman-temannya ikut nyanyi juga ya?
Iya bahkan kayak, matiin lampu waktu itu kan keadaan lagi asap kan, <laughs> iya matiin lampu terus pakai flashlight-nya hape gitu jadi kayak memang bener-bener konser gitu.
Waduh! Sampai dimatiin lampunya berarti emang kayak konser tuh. Weh. Kayak konser beneran tuh kalau kayak gitu ya.
<laughs> Iya dan, kan di kelas aku itu ada ini kan ada kayak di depan papan tulisnya itu kayak sedikit naik lah apa tangganya itu ya.
Oh oke tapi
Kayak sedikit panggung nah di situ lah aku nyanyi terus, temen-temen aku iya aku nyanyi di situ terus, temen aku ada yang main gitar di belakang, terus ada yang kajon gitu jadi kayak merasa kayak ini konser beneran jadinya gitu. Temen-temen aku ngeliatin dia. <laughs>
Di situ nyanyi. Heeh. Iya iya. Itu Iya iya konser di kelas, di sekolah itu pasti bakal keinget terus tuh seumur hidup iya kan?
Iya benar cuman heeh?
Tapi tapi, eee, respon gurunya gimana tuh? Mereka nggak marah Kak? Atau apa gitu?
Marah dong. <laughs>
Oh mereka marah mereka tegur? dite dite ditegur berarti?
Marah. Iya justru ditegornya itu lewat CCTV jadi, perkelas itu kami ada CCTV, dan CCTVnya itu denger suara kita gitu loh nangkep suara terus, <laughs> nah terus nangkep, eee, apa bisa dengerin suara dari CCTV itu juga gitu.
Waduh! Berarti Mmm, berarti kalau, mungkin masih ada rekaman CCTVnya, itu aksi kocak itu masih ada berarti ya?